อา จริง ๆ นี่ ผมนี้ รู้สึกภูมิใจตัวนี้นะครับ ผมเนี่ยใช้ถุงผ้าได้มาประมาณ 7 ปีแล้วครับ
อืม โอ้ อืม อืม โอ้โฮ ดีมากเลยอะ โอ๊ย แล้วแบบนี้เนี่ย คิดว่า เออ พอลองเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแล้วเนี่ย มันแตกต่างจากการที่เรารับ พ ถุงพลาสติกปกติไหมคะ?
ใช่ เอาจริง ๆ ผมอะ ตอนนั้นผมแค่ แค่ แค่โกรธร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งอะคุณ ผมอะเวลาไปซื้อของแล้วเขาจะแบบว่า เฮ้ย เราต้อง คุณต้องจ่ายเงิน 1 บาทเพื่อซื้อถุงอะ แล้วผมก็เลยคิดว่า <tsk> โอ้โฮ แล้วทีเนี้ยผมก็เลยแบบว่า มีช่วงที่ผมไปไหนมาไหน ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบสะพายเป้ แล้วก็จะไม่มีกระเป๋าที่เป็น cross body ใช่ไหมครับ ก็เลยจะเป็นฟีล ๆ แบบว่า <clears throat> หากระเป๋าสะพายของอันนี้ เป็นกระเป๋าผ้าแทน เพราะว่ามันใส่ของได้เยอะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วไอ้กระเป๋าผ้านั้นน่ะ ผมก็ใช้ทุกอย่างเลยคุณ ใช้ไปซื้อของที่เซเว่น ใช้ไปนั่นไปนี่ คือสารพัดอย่างมาก
อืม! ค่ะ อา โอ้! ค่ะ อืม อืม อืม ๆ ๆ ค่ะ อืม อา อืม อืม โอ้โฮ ก็มีประโยชน์ ล มากเลยเนาะ แล้วก็ เออ เราเนี่ยก็สังเกตอย่างที่คุณพูดมาเลย ไอ้ ไอ้ ส พลาสติกเนี่ยเนาะ มันแบบว่าส่งผลกระทบต่อแบบชีวิตประจำวันของเรา หรือว่าสิ่งแวดล้อม โอ้โฮ เยอะมากเลยเนาะ อา เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างก่อนแล้วกัน ที่เรารู้สึกว่ามันส่งผลต่อชีวิตประจำวันเรายังไง เราอะรู้สึกว่า เออ คุณเหมือน อา อย่างที่บอกว่า เออ หลาย ๆ คนก็ใช้ เพราะมันสะดวก มันนู่นนี่นั่นเนาะ มันมี มันแบบ มันง่าย แล้วก็คนขี้เกียจด้วย แล้วมันมีบางคนเนี่ยคุณที่มีความมัก ง่าย ที่เหมือนเวลากินเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเลย หรือโยนข้างทางอะคุณ แล้ว อือ แล้วไอ้ขยะพลาสติก คือมันย่อยสลายยากมากเนาะ แล้วมันทำให้ อา เวลาเราขับรถเข้ามาในซอยบ้านเราอะคุณ ภูมิ <tsk> ทัศนียภาพ ภาพลักษณ์อะ มันจะมองไม่ดีเลย เพราะมันจะชอบมีแบบพวกแก้วบ้างล่ะ ถุงพลาสติก ซองขนม กล่องอาหาร เออ อันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นผลกระทบสำหรับชีวิตประจำวันเราเลย เหมือนเรากลับบ้าน ทำงานมาเครียด ๆ เนาะคุณ กลับมาเห็นแบบ โอ้โฮ ขยะเต็มหน้าบ้านเลยอะ ข้างบ้าน ไรอย่างเงี้ย โอ้ ก็เลย อืม เครียด
อืม ใช่ ใช่ครับ อืม อา ครับ อา จริงคุณ อืม อืม อืม ใช่ครับ คืออีกอย่างหนึ่ง บางครั้งเนี่ยผมคิดว่ามัน มัน มัน เป็นส่งผลอย่างอื่นด้วยเนาะ เอาจริง ๆ พอแบบว่าบางคนทิ้งไม่ลงถังแล้วเนี่ย บางทีมันไปอุดท่อน้ำ อะไรอย่างงี้ ด้วยเนาะคุณ
อืม แล้ว อืม ค่ะ อืม ใช่ ๆ ๆ ใช่เลย
กลายเป็นว่าแบบเป็นปัญหาอื่น นอกจากแบบปัญหาเรื่องของพลาสติกอีก